Siguro po ang ma-a-advice ko siguro ang pinakamahalaga sa lahat ano eh, isa sa mga pinakamahalaga 'yung communication, usap talaga kayo. Kahit saan man, kahit hindi lang tungkol sa problema, magkuwentuhan kayo.
Mhm. Okey. Hmm. Mm.
Ng mga bagay bagay, mga interes mo, kung anong nangyayari sa buhay mo, kung anong nangyari dun sa pinanood niyo. Para sa'kin o sa'min at least sa'min mahalaga 'yung nag-uusap kami, nagkukuwentuhan kami, hindi lang 'yung, ah, nag-uusap lang kami pag may, ah, kailangang bayaran or kailangan may gawin, may pupuntahan, gano'n, oo. Ah, sa above all ho kasi para kaming ano eh, although partner kami, pero parang best friend or magkaibigan kami.
Okey. Okey. Mm, tama. Mm, mm. Ay maganda maganda, magandang pundasyon din 'yun sa ano sa relasyon, 'yung pagiging magkaibigan. Ay 'yung mga red flags na dapat bantayan nung, ah, magsisimula palang makipagrelasyon?
Hmm. Hmm, sige teka. Isipin ko po, ah, medyo matagal pero, ay dagdag ko lang dun sa isa pang importanteng ano, bukod dun sa communication, kompromiso.
Mm, totoo.
Oo, matuto kang mag kompromiso lalo na pag may pagtatalo. Hindi laging ano, hindi ka laging tama.
Mm. Mm. Tama, totoo 'yun. Oo.
Oo, dapat matuto kang tumantya kung kelan ka, ipipilit mo 'yung sa'yo o pahuhupain mo muna bago ituloy 'yung pagtatalo. Gano'n, ayun. Ano siguro red flag siguro pag napansin 'yung ano, ah, medyo mahigpit ng medyo mali na.
Mm. Okey. Tama, tama. Hmm.
Oo, 'yung 'yung pinipigilan ka sa mga bagay na nagagawa mo dati, nung ikaw pa.
Parang ano, controlling 'yung behavior 'yung ugali niya, controlling na siya, oo. Papaano pag ano, 'yung sa ano 'yung pagtatago halimbawa ng sahod, gano'n?
Oho, mm. Gano'n po, siguro sa'kin.

Ah, sa amin 'no kasi ano lalo na simula kasi marami kaming ano, eh, common interests, eh, mahilig kami sa mga pelikula, mga palabas, halos same din kami ng taste sa music, gano'n. Meron kaming mga pagkakaiba ng trip gano'n, siya mahilig sa history, ako hindi masyado. So pag yung mga ganon pong difference namin sa mga hilig ang nagiging, ah, isa sa mga bonding moments namin is kukwento niya sakin yung interest nya, gano'n. So kahit hindi ko alam oo, kahit hindi ako, ah, hindi ko siya interest, pinakikinggan ko kasi siyempre ano, yun yung hilig niya, eh. So kung gusto niyang ikwento, pakikinggan ko at ganun din siya sa 'kin na pag may kukwento ako halimbawa tungkol sa sasakyan, na hindi naman niya alam, pakikinggan lang din niya ako, yung gano'n ho kami. Tapos pag ano pag mm, tapos pag ano pag pag merong kaunting conflict ano kami, sinisigurado namin na ano, na napag-uusapan nang kalmado, mm.
Mm. Ah, okey. Ipa Hmm, mabu Tay hmm. Ah, okey. Mm. Ay, oo, oo, 'no, na maganda. Mm. Mm, pakikinggan mo. Oo. Mm. Oo. Okey. Oo, ma maganda kumbaga <clicks tongue> Ay, anong gan mm, maganda naman 'yon, ah, natutuwa ako makinig na kumbaga nag-a-adjust kayo sa isa't isa para maiwasan yung conflict ku kung meron siyang interest makikinig ka kung yung interest mo naman pakikinggan ka niya. Iyong magandang ano, magandang ano sa marriage talaga. Eto naman paano ka naka-ano, ah
Oo. Mhm.
halimbawa may mga pressure sa pare sa sa loob ng pamilya, paano mo ina-adjust yung sarili? Halimbawa syempre may time na nagkakaroon kayo ng problema, paano niyo hinahandle 'yon?
Mhm. Ano, ah, siguro ang pinakamalaking, ah, susi, eh, yung ano talaga, communication. Oo. Saka ang pinakamahalaga po sa 'min ano, ah, pag yung may nararamdaman ka, na hindi maganda or nakakaramdam ka ng kaunting pressure, yung hindi mo sasarilinin.
Hmm. Okey. Hmm. Mm. Hmm.
Na i iko-communicate mo kaagad papaalam mo, dun sa partner mo para hindi maipon, saka para hindi mag-build ng resentment kung meron man. Dapat since kaming dalawa yung nasa relasyon, kung merong something dapat pareho naming alam, para pareho naming pag-usapan at kung ano yung maaaring gawin para ma-relieve yung pressure.
Mm. Oo, wo Oo, may um kumbaga naiiiwasan ninyo yung pagsikreto kung may sama ng loob, kailangan sabihin saka ano para ma maayos kaagad. Eto, oh
Mhm, totoo. Totoo po, pero ano naman yun, ah, hindi naman namin kaagad na ano yun, nakuha nung simula. Oo, nung na napag natutunan na lang na i-adjust throughout the years, pero nung simula siyempre meron din yung ganyan yung, ah, magsa-silent treatment ka, yung di ka papansinin gano'n, hindi mo alam kung anong nangyari, yung mga gano'n, no. Pero syempre di ba, pag pagtagal mo na pa na no'n, eh, mahuhuli mo na yung ano, eh, yung mga kiliti, malalaman mo na kung mm, kung ano yung triggers. Oo, kung alam ko halimbawa may nagawa ako, "Oh, shit magagalit 'to." or "Magtatampo 'to." alam ko na kaagad na may nagawa ako, gano'n or siya rin gano'n.
Na natutunan, mm, oo. Oo, tama. Mm, mm. Mm. Oo. Mm, kung papaano, paano aayusin. Mm. Mm.

Siguro ano, eh, siguro kasi medyo matagal na kami nung ano, eh, nung partner ko, eh. Ah, 'di ko na maalala kung ano yung non-negotiable, pero kasi yung yung sa'min ano, eh, ah, masasabi ko kasi nung nagkakilala kami, nung naging kami ano, eh, ah, parang swak na swak yung personality namin sa isa't isa.
Okey. Hmm. Ay, maganda. Mm.
Oo, yung alam niyo yung tipong ano, yung, ah, wala kang hinanap.
Mm, nando'n na kaagad.
Mm. Oo, yung yung tipong ano, ah, palagay na yung loob mo, yung pakiramdam na kahit isang buwan pa lang kaming magkakilala parang matagal na kaming magkasama.
Oo. Yung loob mo. Okey, nagkakasundo agad kayo. Gano'n yung ano, gano'n ang setup talaga. 'Eto naman, malaking bagay ba sa'yo yung values niyo pareho?
Oo, gano'n. Oo. Ah, oo. Para sa'min ano, eh, pa at least para sa'min sa isa't isa sa'min at least ano ko, eh, ah, you at the very least po dapat ano, dapat at least decent kang tao, yung gano'n, di ba? Yung, ah
Mm. <laughs> Tama, totoo yun, oo. Pa'no yung ano, pananampalataya?
Naku, ayan. 'Yan diyan ho tayo nag-ano, diyan kami nag-ano, hindi naman nagkaroon ng pagtatalo actually wala naman. Pero dahil nga sa ano namin, ah, pagkakaintindihan naming dalawa, okey lang. Kasi ako, ah, miyembro ako ng, ah, isang, ah, Katoliko, gano'n. Yung partner ko po ay wala.
Okey. Mm. Okey, mm. Ah, <smacks lips> okey.
So, ah, Atheist.
Mm, mm, okey. Mm.
Oo, yun. So, sa'min 2 hindi naging issue. Kasi hindi naman, ah, hindi naman yun yung definition ng pagkatao ng isang tao kung may, ah, pi kung ano yung pinaniniwalaan mo. Sa'min po ang pagkakaintindihan namin yung isa't isa, hindi yung kung ano yung paniniwala mo or hindi.
Mm. Mm. Okey. Oo.